Ja, ja, genau, so, um auch irgendwie so den Rhythmus zu unterstützen und auch, dass man gut schläft, ne? Ich meine, diese Bildschirmzeit, die man besonders eben abends, wenn's dann ins Bett geht
Genau. Mhm.
verbringt, das ist ja bewiesenermaßen nicht sehr sinnvoll, ähm, und nicht sehr gesund dann auch für den Schlafrhythmus und für die Qualität des Schlafs.
Ja, absolut, also, das Gehirn ist echt einfach nicht dafür gemacht, da sich immer wieder neues 5 Sekunden Video anzugucken, von der Range größte Trauer bis, hm, höchste Euphorie. Ähm, und am Ende ist man dann nur gereizt und das überträgt sich dann im schlimmsten Fall auch noch irgendwie auf die Beziehung. Also, ja. Mhm.
Ähm, ja. Ja, definitiv. Ja. Ja, das wäre natürlich das wäre natürlich, eher Worst Case, ja. Äh, gibt's denn noch, ähm, andere Umstände oder andere Situationen, wo du sagst: „Ja, da möchte ich jetzt mein Telefon nicht bei mir haben.“ Beim Essen, hast du erwähnt, dann auch abends eben, wenn's ins Bett geht, dass man da auch so den Absprung schafft. Wie schaffst du's zum Beispiel auch bei der Arbeit, ähm, so das Telefon beiseite zu lassen, oder brauchst du's Telefon vielleicht auch für die Arbeit? Wie wie sieht’s sonst aus mit Telefon und Beziehung? <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Also, ja, äh also ich würde sagen, das Telefon ist irgendwie schon auch immer so 'n guter Gradmesser dafür, wie viel Spaß man gerade an der Arbeit hat, die man macht. <chuckles> Also, wenn man <chuckles> im besten Fall kommt man ja irgendwie in so 'n guten
Mhm. <laughs>
Arbeitsrhythmus rein, wo man gar nicht groß daran denkt an's auf's Handy zu gucken. Und dann gibt’s natürlich immer Aufgaben, wo man genau, genau. Und dann gibt’s halt aber immer Aufgaben, wo man dann irgendwie doch immer wieder da hin greift.
Ja, warum würde man auch dann, ja? <chuckles> Ja, ja, kenne ich. <snorts>
Ähm, ja, also da hilft’s mir auch, äh, tatsächlich, das Handy einfach wegzulegen, und, ähm, dann ja, genau, äh also Sichtweite ist sogar okay, Hauptsache nicht irgendwie in Arm-Weite, <chuckles> sondern zumindest aufstehen muss, um da hinzugehen. Genau.
Mhm. In Nicht-Sichtweite. Ja, <giggles> mit Bildschirm nach oben, neben dem Tele äh, neben dem, äh, Laptop. <chuckles>
Genau, ähm, ja, also irgendwie ist eigentlich ist es ja auch s also eigentlich hört es sich ja auch so simpel an, dass man mit so ganz kleinen Kniffen, das ja irgendwie einschränken kann, aber es ist dann trotzdem immer 'ne gewisse Überwindung oder man muss sich halt wirklich dazu dann bereit erklären, das auch wirklich durchzuziehen.
Ja.